देखिए गर्मियों की छुट्टियों की अगर बात करें ना, तो जैसे 3 या 4 4 बजे तक जब थोड़ी छाँव हो जाती थी यहाँ पे तो मतलब कि क्योंकि बिल्डिंग्स वग़ैरह है ना, तो उसकी छाँव के मतलब गली के गली क्रिकेट हम जब छोटे थे तो। तो जो बिल्डिंग्स वग़ैरह की साइड में जो छाँव हो जाती थी तो गर्मियों की छुट्टियों में हम यहाँ पे वैसे तो क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे। ये तो डेली बेसिस प्लान होता था और अगर आप जैसे कि बात करोगे ना, कि हम कौन-कौन सी गतिविधि करते थे तो हम मतलब कि गर्मियों की छुट्टियों में मतलब कि मूवीज़ वग़ैरह देखते थे और मतलब कि जैसे कि अगर कुछ जैसे काम वग़ैरह दिया हुआ होता ना जैसे, गर्मियों की छुट्टियों में जो कॉलेज वा या स्कूल वाले जो काम-वाम दे देते थे, तो उसपे थोड़ा रिसर्च कर लेते थे। और थोड़े-बहुत प्रैक्टिकल करते थे, ऐसे ही वो मोटर वग़ैरह का नहीं होता वो फेन वेन बनाना वग़ैरह। हाँ, वैसा, वैसा थोड़ा कुछ, कुछ ना कुछ तो उल्टा-वूल्टा करते ही रहते थे। जिससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही था और गड़बड़ भी हो जाए तो कौन-सा मतलब नुकसान ही हो रहा था, ज़्यादा नुकसान तो होता नहीं है। तो ये ही था। आप क्या करते थे वैसे?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। हाँ जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कु हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल या हाँ, मतलब आपने जो बोला ना काफ़ी सिमिलर अ, एक्सपीरियंस है मेरा कि, एक तो वो जो हॉलिडे होमवर्क मिलता था स्कूल से, तो एक तो उसके बारे में रिसर्च करना, फिर वो दोस्तों के साथ बैठ के वो रिसर्च होती थी कि दोस्त से मतलब अ, काम बाँट लेते थे कि भाई अगर तुम ये वाले टॉपिक पे काम कर रहे हो मैं इस पे करूँगा, फिर जब काम हो जाएगा तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो फिर वो था कि एक तरह से काम बाँट लेते थे तो ये सब था। फिर कोशिश ये करते थे ना कि शुरुआत में यह ज़्यादा से ज़्यादा कम शुरुआत में निपटा दें ताकि अगला जो 1 डेढ़ महीना वो हम बस मज़े करें अ, काम ना वो करने के लिए। तो ये कोशिश करते थे कि शुरुआत में ही आधे से ज़्यादा काम निपटा दें बस एक-दूसरे की हेल्प से, एक वो बढ़िया चीज़ थी।
जी। जी। जी, जी। हुँ जी। जी। हुँ जी। जी।